هو بُصّ، أنا ما اتعرّضتش لموقف محرج أوي كده، اللي هو آآ، يعني في آآ، على المَحَكّ كده، هاخسر حد بسببُه أو كده، الحمد لله ما اتعرّضتش ليه، بس لو حصل آآ، لأ ها هاهدى شوية على نَفْسي شوية وهافكّر أكتر وهاسمع آه كلام نَفْسي، بس يع في حالة إن أنا هاحاول مثلًا أقنع الآخرين بيه أ لو الآخرين دوُل يهموني، لو هم ماما، بابا، آآ، زوجي، أولادي، فلازم ما ازعلهُمش، آه ما ازعلهُمش، أو يتفهّموا أنا هاعمل كده ليه، فكل اللي ليهم عندي زي ما بيقولوا إن أنا أحاول أبرّر أنا ليه مختارة ده أو هاعمل ده ليه، آآ، قدر الإمكان، هاحاول أقنعهم والحقيقة مش عارفة ممكن في النهاية ه هاسمع كلام نَفْسي والّا هاسمع كلامهم، على حَسَب الموقف يعني ساعتها لإن ما ف فعلًا ما اتعرّضت بالضبط.
إمم. إمم. إمم. الدايرة اللي حواليكِ. إمم. <laughs> على حسب الموض والطريق هيأدّي لإيه <laughs> طيب، آآ، لو عندِك أولاد أو حاجة زي كده، هتغرزي فيهم حتة تسمع نَفْسك أولًا والَّا مش دايمًا؟ ودايمًا يبقى في مراحل معيّنة. يعني مثلًا أنتِ تقولي لُه مثلًا آآ، أبوك أو أمك عارفين مصلحتك آآ، وهناخد قراراتك لحد ما توصل لسِن معيّن، تبدأ تسمع لنَفْسك والَّا في المطلق هتسيبي له ال الحبل على الغارِب زي ما بيقولوا يعني؟
لأ، هو حتى دينيًا بيقول لك الحبل على الغارِب ده في في بعد 15 سَنة مثلًا.
الوقت بقى بعد ما يبقى مُدرك.
فهي فعلًا في في المرحلة التانية بالضبط، آآ، في مرحلة الطفولة والمرحلة اللي بيتعلم فيها شخصيتُه إيه، وممكن يختار إزاي، وممكن رأيُه يتكوّن إزاي، المرحلة دي لازم أساعدُه فيها، أحسِّسُه إنه هو صاحب القرار، بس ي ما يكونش فعلًا صاحب القرار زي مثلًا لو قُلنا بي بنختار بين لبسين، أو إن بنختار اللِبس عمومًا ما اخليش الموضوع مفتوح، إنه هو يختار من من كل اللي موجود، لأ، أنا هاختار 5 say واقول لُه اختار من ال5 دوُل، هو كده حاسس نَفْسيًا إنه هو اللي اختار، أنا ادّيته بالضبط ادّيته
إمم. تمام. مضبوط. إمم. إمم. إمم. قيّدتيه برضه، بس أنتِ قيّدتيه برضه وحصرتيه في حتة معيّنة.
بالضبط، ادّيته قيود شوية، عشان ما يبقاش بيختار غلط، لحد مرحلة ما كده معيّنة، آه. بالضبط.
وأهَم حاجة برضه أنتِ عايزة تدّي له الثقة. الثقة أهَم حاجة ياخد الثقة بس، إمم.
بعد كده هو أصلًا الجيل ده بيسمع نَفْسُه أكتر منّنا يعني، فما تقلقش.
أنا يعني مضبوط، هو خلاص كلّه بقى عارف <laughs> طريقُه، بقى في مُكابرة حتى مع ال الآباء أو الأمهات دلوقتي.
آه، بالضبط.
أنا استمتعت جدًا بالموضوع ده، والحوار معاكِ، أتمنى أتكلم معاكِ مرّة تانية، شكرًا ليكِ جدًا.
إمم.

تمام و
آآ فمن ساعتها وأنا مقرّرة حاجة مهمّة جدًا، آه مهم إنك تستشير الناس وتسمَع رأيهم بس في النهاية أقعُد مع نفْسك وقرّر الكلام دَوَّة يناسبك تنفّذه والّا أنت عندك فكرة تانية، طريقة تانية في التفكير، عندك الأنسب من اللي قالوه يعني ما تستسلمشِ للي بيقولوه الناس وخلاص.
إمم. مش من أول مرّة، اللي هو هاخش يمين، يمين، شِمال، شِمال، يعني لازم اللي هو ال اسمع لنفْسك شويّة.
بالضبط. بالضبط.
طَب لقيتِ نفْسِك في حِتّة ال الألسُن والّا ما ال يعني يعني فضِلتِ برضه ندمانة على ال الإختيار حتى بعد ما دخَلتِ والّا آآ ال آآ يعني غي غيّر في نفْسِك شويّة؟
لأ، لأ خالص بالعكس، يعني لو رجِع بيَّ الزمن هادخُل ألسُن عادي يعني، لكن هي المسألة بتبقى ساعتها أنت النَّدم كان ساعتها.
إيه ده؟ يعني يعني هُم كانوا كلامهم هنا كويس، يعني أنتِ ك كويس إن أنتِ سمعتِ كلامهم في الحِتّة دي يعني
لأ هو مش كويس آآ، مين قال يمكن ضيّعوا عليَّ فرصة، لإن أنا لما ي أكُون حُبّي ال الطاغي ده أو الشغف الجامد جدًا ناحية آآ ال الر الرياضيات عمومًا آآ، كان ل ممكن أبقى مهندسة كويّسة why not؟
إمم. أنا أقصُد إن هي ج هنا جات معاكِ ب بحاجة إيجابية فن نفَعتِ في الألسُن فاهمة.
يعني هُم آآ، أنا بس عارف استسلمت أنا است لا ما أنا ما استسلمتش ما است م يعني ما استسلمتش لحلمي القديم، أنا عملت حِلم جديد، ده مش معناه إن حلمي القديم كان وحِش أو هُم آآ ما حرمونيش من حاجة، لأ حرموني من حِلم قديم كان ممكن أقل أحقّقه بس أنا اللي عملت الحلم الجديد أو الطريق الجديد، اللي هامشِيه، عملت فيه حاجات حلوة أو إن أنا حبّيته وادّيته يبقى خلاص ده
ده اللي باتكلّم فيه. إمم. آه، يعني أنتِ قصدِك هنا قصدِك هنا تقولي حِتّة إن مش شرْط برضه طالما ال ال ال ال ال المَسار اللي إحنا مشِينا فيه ده نجح معانا ده معناه إن إحنا موافقين عليه؟ أو مش مش معناه إن إحنا نسينا حلمنا القديم. دي نقطة حلوة برضه.

فالم المفروض إن أنا في يعني في الرياضة تحديدًا أنا باحبّها بشكل هستيري، يعني أنا ممكن أسرح وأنا ب باحل مسألة مثلًا أو ب باعمل بشت آه ب يعني أعمل 20 مسألة م وأبقى مبسوطة وفرحانة بنَفسي. لكن لمّا جيت أدخل بقى رياضة، كلّهم قالوا لي- أصحابي تحديدًا- ماما كانت سايباني الحقيقة، آآ، "أنتِ حرّة يعني شوفي اللي يناسبِك و واعمليه." بس صحابي بقى: "يا بنتي الرياضة غدارة، زي ما بيقولوا". <laughs>
إمم. يا ده للدرجة دي! حلو ده. كويس. مالهم بقى هُم ال بدأوا يزرعوا فيكِ الخوف. <laughs>
بالضبط، الرياضة غدارّة وممكن ت ما ما ت ما تأمنيش إن أنتِ ممكن مسألة آآ، تُقَف قصادِك، تضيّع لِك حتّى الوقت ال بتاع الامتحان، بلاش تجازفي وال والshow ده كلّه.
آه. إمم. يعني بدل بدل ما يحفزوكِ إيجابيًا، بدأوا يهبّطوا فيكِ ويقولوا لِك كلام سلبي اللي هو يرجّعِك لورّا من حيث عِلمي رياضة.
آآ، سمعت كلامهم ودخلت عِلمي علوم إمم. يعني نوعًا ما يُع يُعتبر ده اللي حصل ب بس أنا ال أ أكيد سِني الصغيّر ده خلّاني برضه أخاف زيهم، يعني لو اتعمل ب دلوقتي بالضبط.
مضبوط، ما عندكيش الصورة الكاملة، أو ما عندكيش الإدراك. إمم.
فللأسف مشيت ورّا كلامهم ودخلت علمي علوم، أي نعم أنا برضه باحب ال الbiology والphysics و يعني الحاجات اللي علمي علوم برضه باحبها.
الأحياء والجيولوجيا، آه.
آآ، لكن المسألة برضه كانت حلْم إن أنا نِفْسي أدخل هندسة ومش عارفة إيه وكده.
وما سمعتيش الكلا يعني سمعتي كلامهم ودخلتي بقى اللي هُم قالوا عليه، ما خ ما تمشيش ورّا رغباتِك المرّة دي. إيه اللي حصل بقى بعد ما دخلتِ علمي علوم؟
بس قُلت خلاص هابقى آه، دخلت بالضبط علمي علوم، ب بالضبط. لأ الحمد لله، أنا ما دخلتش ت كلية علمي أصلًا، دخلت ألسُن، جِبت ده آه، مجموع حلو ودخلت كلية حلوة، بس still آه، still أنا كنت السنة بتاعتي في السنة اللي هي آمم، ثانوية عامة ال المجموع هندسة، أنا كنت جايبة مجموع هندسة.
والله! إمم.

مضبوط، طَب أنتِ هنا قلُتِ إن أنتِ ما سمعتيش كلامهم في حتّة إن أنتِ ما دخلتيش علم رياضة، وده أثّر عليكِ في حتّة إن أنتِ ما ت ما تخشيش الكلية اللي أنتِ حاباها، وهنا قُلتِ لي إن والدتِك برضه ما كانتش مانعة أو كانت سايباكِ براحتِك أو بت تختاري اللي أنتِ عايزاه. آآ، شعور والدتِك إيه أو رد فعل البيت عندِك كان إيه لمّا لمّا أنتِ جبتِ مجموع هندسة وشافوكِ مثلًا لُمتِ نَفْسِك أو أو زعلتِ، اللي هو كان ممكن تخشي الTrack أو تخشي المسار بتاع كل كلية الهندسة أو عِلمي رياضة وما عرفتيش، أو دخلتِ ألسن، كان رد فعلهم إيه؟
اهم. لأ، أصل انا آآ، لأ هُم ما حَسّسونيش خالص، لأن البديل ما كانش سيء، يعني ألسُن من الكليات الحلوة، آآ، الكليات ال أو كليات قمّة مرحلة أولى زي ما بيقولوا، آآ، ليها مستقبل كويس وارد جدًا إن أبقى مترجمة مثلًا فوريّة في الأمم المتحدة ليه لأ يعني، وهكذا، يعني كان مستقبلها كويس وهُم
كليات القمة برضه تُعتبر. تمام. مضبوط، ليها ليها مستقبل حلو يعني.
إمم، وهُم على فكرة دعموني يعني ال ال الزعل ال شويّة الزعل الأولانيين دول آآ، قالوا لي أ ابتدوا يقولوا لي الكلام اللي باقول لك عليه ده، أنتِ مش داخلة كلية أي كلام، الكلية دي كويسة، هتعملي كذا، هتعملي كذا.
طيب ال إمم. إمم. طبعًا يعني آآ، بحكم إن هُم لازم خلاص اللي عدّى، عدّى يعني ال اللي فات، فات و
بالضبط، بالضبط امم.
لازم نفكّر في بُكرة يعني، طَب بالنسبة ل لص
ودي حاجة برضه لعلم امم.
إمم، ب كمّلي.
معاك ات اس اس معاك.
آآ، بالنسبة ل لصحابِك، يعني بالنسبة لصحابِك ال ال بعد كده بقى على المستوى ال اللي هو ال ال العملي بقى أو كده، برضه بقيتِ بتسمعي كلام حد فيهم والّا قطعًا آآ، رأيِك الأوّل والأخير ليكِ أنتِ؟
آآ، دي حاجة من الحاجات اللي تخلّيك